Ehm, sì, e mi detto che mhmm, le ho raccontato un po' le vicende della mia famiglia e mi detto che mi capisce. E che ho ragione a mangiare per stress. Lo farebbe anche lui, mi ha dett
Ah. Eh eh, sì però insomma su cioè, mhmm, comprensibile eh, che insomma il suo lato umano ti dica quello, però dalla dal lato pr da professionista dovrebbe, ehm, cer
Mh. Sì. No ma è lui che m'ha dato l'idea della frutta sempre pronta, della verdura tagliata, però sì, mhmm, devo dire che, l'unica cosa che funziona è non comprare niente.
Ah okay. Perfetto, sì. Senti Mhmm, e come, ehm, stavo pensando che comunque potresti magari provare a trovare, ehm, diciamo delle attività che ti tolgano di torno questo stress, e questo vuol dire che invece magari di andare lì aprire il frigo e sfogarti, magari potrebbe essere per esempio, so che comunque i corsi per esempio di yoga funzionano molto bene, oltretutto fanno molto bene al fisico proprio perché ti fanno anche meditare, ti fanno rilassare, ti fanno togliere lo sfogo. Dall'altra parte, se invece è uno stress da rabbia, perché comunque, somma non siamo santi, ehm, e ogni tanto, ehm, tra clienti eccetera, familiari, ogni tanto è ci sono anche dei simpatici corsi per esempio di fitbox
Già. Ehm, infatti sai che no, ma sai che mi stai aprendo un mondo, nel senso che, ehm, adesso che tu me lo stai dicendo, sto collegando la cosa, perché io ho smesso di fare pugilato da un po'. E quando sono iniziati questi spuntini, che spuntini non sono, uhm, fuori orario e di stress, proprio combaciano le 2 cose.
non so se per donne tra l'altro. Ah ecco. Mh-mh.